Ähm, du, und zwar ist das so, dass ich halt schon immer mein ganzes Leben lang eigentlich so 'n bisschen Probleme hatte, Freundschaften zu schließen, außer als ich halt wirklich klein war, da nicht. Also als Kind hatte ich keine Probleme, aber so als ich dann halt, äh, Teenie geworden bin und auch älter, äh, da halt schon. Und das ist halt so, dass ich irgendwie nach wirklich zahllosen, ähm, ja, äußerst deprimierenden Ereignissen, auf die ich kann ich gleich vielleicht noch eingehen, ähm, irgendwann beschlossen habe, eigentlich mein Mindset zu ändern und zu sagen: „Okay, ich brauche das irgendwie alles gar nicht und das bringt auch nichts." Und, ähm, das ist halt natürlich so, dass ich halt auch weiß, okay, ich verdränge halt damit meine Einsamkeit, aber, ähm, ich würde auch nicht sagen, dass ich irgendwie unglücklich bin dadurch, also mit dieser Einstellung. Sondern ganz im Gegenteil. Also mir geht's eigentlich deutlich besser, seitdem ich oder mir geht's deutlich besser, seitdem ich diese Einstellungen habe. Und ich habe auch einen Partner, ich habe Familie, ich habe auch, ähm, ich sage mal, das, was man irgendwie als Freundschaften auch bezeichnen kann. Und na ja, jetzt ist das aber so, ähm, dass ich oft irgendwie auch, ähm, ja, quasi wenn ich das so erzähle, auf Widersch also, Spruch irgendwie stoße und dass Leute mir dann immer wieder sagen, ähm, dass ich quasi wieder zu meinem alten Mindset zurückgehen soll. Und irgendwie bin ich dann halt immer so 'n bisschen verunsichert, ob das jetzt nicht doch dann die bessere Variante wäre. Und, ähm, ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Okay, und und wie sieht denn wie sieht denn dein altes Mindset aus, und wie sieht denn dein dein heutiges Mindset aus? Wenn du die mal beide beschreiben kannst, können wir die ja mal vergleichen vielleicht miteinander.
Also mein altes Mindset war im Grunde genommen: „Ja, ich kann Freunde haben, ich muss mich ja nur genug anstrengen“ und nachdem ich dann tausende Sachen ausprobiert habe, die jedes Mal natürlich, ähm, nicht hinbek gehauen haben, habe ich immer jedes Mal gedacht, ähm, irgendwie: „Okay, ich strenge mich entweder nicht genug an, ich bin nicht genug, ähm, ich, äh, kann nicht genug, ich bin gar nicht interessant für andere.“ Also, es war 'n sehr, sehr negatives Mindset auf jeden Fall und es war sehr, sehr deprimierend. Gleichzeitig bin ich aber wie 'ne Irre jeder möglichen Chance hinterhergerannt und hatte auch immer wieder Hoffnungen und habe halt immer wieder auch gesagt: „Jetzt jetzt ist wirklich das eine Mal, wo ich Leute kennenlernen werde, die wirklich zu mir passen.“ Und dann war's das natürlich nie und das halt über Jahre hinweg. Und das war mein vorheriges Mindset. Und mein Mindset, ähm, was ich so seit jetzt 'n 1, 2 Jährchen eigentlich aufgebaut habe, ähm, ist, ähm, okay, ich bin, äh, glücklich im Leben, ich habe verschiedene Dinge erreicht und ich kann nicht alles haben im Leben und das kann ich akzeptieren. Und das ist in Ordnung, ich habe Dinge, die ich stattdessen machen kann. Ich habe gelernt, Dinge alleine zu machen. Ähm, wenn ich natürlich ehrlich bin zu mir, mache ich die natürlich nicht gerne alleine, aber, ähm, es ist in Ordnung. Ich kann das akzeptieren und ich, äh, gehe nicht aktiv irgendwie los und, ähm, äh, erwarte auch nicht, irgendwie, dass ich die ganze Zeit jemanden kennenlernen werde, und mir ist das auch einfach nicht mehr so so wichtig geworden wie früher.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, wow. Da sch scheinst dir da wirklich auch schon so richtig an deinen an deiner Einstellung gearbeitet zu haben, so wie sich das anhört. Hast du dir da wirklich so ganz bewusst an deinem an deinem Mindset gearbeitet. Und das klingt für mich so, als ob das früher, das alte Mindset, so wie du es grade beschreibst, dass das eher so 'n bisschen ja, auch so 'n bisschen verkrampft war, so irgendwie: „Ich muss jetzt jemanden kennenlernen“ und, dass das eher so 'n bisschen mit Anstrengung verbunden war. Und das heutige Mindset klingt für mich eher so, dass du gelernt hast, auch f fein mit dir selbst zu sein und dass du ja, dass es schön ist, wenn wenn jemand dazukommt, aber, dass du 's auch mit dir alleine aushalten kannst. Und dazu möchte ich dich erst mal beglückwünschen, weil das können nicht viele, mit sich selbst einfach fein zu sein.
Und ich Mhm. Ja. Mhm. Nö, ich habe a ne, sag du ruhig, Entschuldigung.
Ähm, und mhm. Äh, ne, ich habe mir grade die Frage gestellt ähm, weil du ja gesagt hast, okay, das so so grundsätzlich, hm, machst du Sachen alleine, aber wäre natürlich schöner, wenn jemand dabei wäre, vielleicht manchmal. Ist das ist das was, was was du dann schon noch vermisst, irgendwie in deinem Leben, oder ist das hast du 'n ausreichenden Freundeskreis jetzt?
Ähm. Nein, also das ist halt das Problem mit dieser Einstellung, mit dem Mindset. Also, ich würde schon sagen, dass ähm, dass da dass das quasi so 'n innerer Überzeugungskern ist, aber das Außenrum natürlich viel irgendwie so Mauer ist und, ähm, dass diese Mauer auch ganz schnell einstürzen kann. Und dass natürlich, ähm, finde ich das nicht schön, wenn ich Dinge alleine machen muss. Also, ähm, ich glaube niemand ba der irgendwie Dinge per Also ich glaube, das sind die allerwenigsten Menschen, die wirklich sagen würden: „Ja klar, ich find's total schön, irgendwie alles im Leben alleine machen zu müssen.“ Also, es ist natürlich nicht so, nat als ob, ne? Und natürlich finde ich das blöd, ähm, wenn wir jetzt so Richtung FOMO gehen, dass ich einfach bestimmte Dinge nicht im Leben erlebt habe, dass ich sie wahrscheinlich einfach verpasst habe, weil ich, ähm, irgendwie also ich weiß, es klingt 'n bisschen blöd, aber zu alt dafür bin, ähm. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man irgendwie Dinge nicht auch später machen kann. Ich meine damit, ähm, quasi im Kopf, dass ich irgendwie reifer bin und dass das einfach nicht zu mir passt. Das das meine ich damit. Und, ähm, das Also, natürlich ist das irgendwie irgendwo schade, ja, ähm, und ich glaube
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm.
nicht, dass ich, ähm also ich glaube, natürlich wär's wäre ich, glaube ich, glücklicher, wenn ich jemanden hätte, mit dem ich all die Dinge erleben könnte, die ich so erleben wollen würde. Auf der anderen Seite ist es aber mittlerweile so, äh, dass ich 'n Partner habe und, äh, dass ich auch vieles mit diesem Partner machen kann und dass er eigentlich zu nichts nein sagt, was ich sa machen möchte, und das auf jeden Fall auch, ähm, ja, deutlich hilft.
Mhm. Mhm. Ja, das ist ja auch schon mal toll, dass du wirklich so 'n Partner an der Seite hast, der so unternehmungslustig ist und der aufgeschlossen zu sein scheint für für deine Ideen. Das ist ja auch ganz wertvoll. Und trotzdem ist es natürlich immer schön, wenn man irgendwie noch 'ne Freundin oder 'n Freund irgendwie, ähm, ei in Ergänzung hat zur Partnerschaft. Das kann ich total verstehen. Ähm, hast du da schon mal irgendwie 'n paar Versuche gestartet? Äh, irgendwie gezielt, weiß ich nicht, zu 'nem Ort zu gehen oder vielleicht auch manche, hm, Leute machen das ja auch digital, dass die versuchen, irgendwie mal so 'n Erstkontakt digital über Social Media oder so hinzubekommen. Hast du da schon 'n paar Sachen ausprobiert?
Mhm. Mhm, alles. <chuckles> Alles. Ich habe alles ausprobiert, glaube ich, was so geht. Also, äh, deswegen, ich hatte das ja, äh, vorhin erwähnt, ich habe, ähm, diverse Dinge ausprobiert und über Jahre hinweg auch und, ähm, n das das ist halt auch so, ich habe dieses Gefühl, wenn ich irgendwie wieder aktiv Sachen ausprobieren würde, dann würde ich wieder in mein altes Mindset auch zurückfallen und dann irgendwie diese Erwartungshaltung auch haben: "Okay, es muss jetzt funktionieren und, ähm, ich strenge mich ja an" und ne? Und so ist es wenigstens, dass ich akzeptieren kann: „Okay, ich strenge mich ja nicht mal an. Also ist kein Wunder, dass ich das nicht habe,“ so auch. Ähm, und dann, äh, i ist es weniger schlimm auch. Also, ich glaube, das ist, ähm wenn ich's irgendwie vergleichen könnte mit irgendwie 'ner Schularbeit oder so. Also, wenn du dich, äh, super anstrengst und dann am Ende 'ne 6 hast, fühlt sich das total kacke an. Wenn du aber dich einfach gar nicht angestrengt hast und so richtig Larifari warst und sagst: „Ich habe, ja, eh nicht gelernt" und du weißt schon, es wird 'ne 6, dann, ähm, ist das natürlich weniger schlimm für dich. So und
Mhm. Mhm. Ja. Ja.
ähm, und so ähnlich ist das, weil ich habe wirklich, ähm, sehr viele Dinge ausprobiert und
Mhm.
auch die absurdesten Erfahrungen dabei gesammelt, ähm, und, äh, das ist irgendwann auch einfach nur noch frustrierend. Also wenn du möchtest, kann ich dir auch gerne 1 ausführen?
Würde gern noch mal so 'ne Zwischenfrage stellen. Also, ich kann das verstehen, was du gerade gesagt hast, so, äh, das das das ist ja klar, wenn dass du schon so viel Sachen ausprobiert hast und das es dann irgendwie fühlt sich das dann so anstrengend an? Und führt dann zu nix Richtigem vielleicht am Ende? Ähm, aber ist es nicht vielleicht manchmal auch so, wenn man wenn man so an die Orte geht, an denen man gerne ist, also ,zum Beispiel, jetzt mal angenommen, du machst gerne, weiß ich nicht, äh, Sport oder so was? Und man geht dann irgendwie regelst regelmäßig an einen Ort wo Gleichgesinnt ist, dass ich das nicht so automatisch irgendwann vielleicht auch ergeben kann, weil man ja so mit mit Gleichgesinnten an einem Ort ist?
Leider nicht. Leider nicht. Also im Kino zum Beispiel, da war ich sehr oft. Ähm. Das ist dann meistens so, alle anderen sind da zu zweit oder zu dritt, und ich bin dann die Einzige, die dann, ähm, ja alleine da sitzt. Und, ähm, ich glaube über jetzt so 'n bisschen irgendwie kurze Fragen oder so was, ist das nie hinausgegangen, wenn überhaupt. Eigentlich rede ich nicht mit den Leuten dann. Und, ähm, ich weiß nicht, so was wie Kinoforen oder so was, ähm, das war nicht wirklich meins. Also, ich ich irgendwie ich weiß nicht, ich bin da nicht so also, ich gehe auch nicht mehr so oft ins Kino wie früher, ähm, deswegen, ja. Ähm, und beim Sport
Mhm. Mhm.
ähm, ich war sehr oft beim Sport früher, ähm, aber das ist alles also, da also, wenn ich das ist nämlich das Ironische, deswegen sage ich halt, ich habe vieles ausprobiert und irgendwie ist alles immer so Du kannst ja wirklich das vorstellen, wie je jedes Mal, wenn ich irgendwas ausprobiert habe, ist das irgendwie schiefgelaufen. Und beim Sport war das sogar so, ich habe ja Leute kennengelernt. Aber, ähm, wir haben uns kennengelernt, haben uns richtig gut verstanden. Und sind auch noch nach Hause gegangen, gemeinsam zum Bus und so, ne? Alles super. Und, ja. Und dann sind die nie wiedergekommen. Und das Komische ist dann natürlich ich meine, ich verstehe das, wenn man das äh, also wenn das irgendwie Leute sind, mit denen ich auch nie die Nummer getauscht habe, aber ich hatte das auch, dass ich mit der Person die Nummer getauscht habe und die ist die hat die ist nie wieder online gekommen. Sie war wirklich wie vom Erdboden verschluckt. Ganz, ganz ko also, i ich weiß nicht was da passiert, ich weiß nicht, ob sie ihr Handy verloren hat, oder ob äh, keine Ahnung. Aber die ist ja auch nie wieder zum Sport aufgetaucht.
Aha. Mhm. Oh. Cool. Mhm. Mhm.
Und die war einfach weg. Die war einfach wirklich weg. Ja! Ja! D deswegen sage ich, das ist so so komisch irgendwo auch, und, i ich habe immer Pech. Ich habe immer solche Leute kennengelernt. Also entweder die Leute, die einfach verschwunden sind, keine Ahnung wohin. Leute, die ähm, gesagt haben: „Ja, ich bin ja irgendwie so ich suche halt ernste Freundschaften, und auch tiefe Freundschaften.“ Und dann, kaum haben die dann irgendwie 'n Tag später andere Freunde kennengelernt. „Pä, wer bist du denn? Dich brauch ich nicht mehr?“ Und, äh, dann natürlich noch das aller Absurdeste, ähm, das war, ähm, so 'n Programm von der Uni zum Freunde finden. Ähm. Ach so, ja, warte kurz. Oh Gott, mir sind 2 Sachen ein aufgefallen. Ähm. Ah, es war eine Selbsthilfegruppe für um Freunde zu finden, glaube ich, oder so, war da irgendwie so was war das. Und es war alles, so halt so, ähm, so bougie kids halt. So alles so Leute, wo ich mir denke, Alter, eure Probleme im Leben, äh, ohne Witz, was ist das? Also, äh, so, oder die Sachen, die ihr macht und so. Und aus der selbst dort wurde ich ausgeschlossen, weil jeder ein Instrument gespielt hat und als ich gefragt wurde: „Was spielst du denn?“ Habe ich gesagt halt: „Video games!“ So, und weil es so ironisch war in der Situation und du merkst gerade, es macht mich sehr wütend. Ähm. Aber. Ja. So kannst du dir
Oh. Das ist natürlich schade. Ne? Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Aber ich finde es ei ich find es aber es tut tut mir erst mal total leid, dass du da dass du da so mehr ausgeschlossen worden bist, nur weil du da kein Instrument gespielt hast. Aber ich finde es total mutig dass du so authentisch geblieben bist und gesagt hast: „Ich spiele halt gern vielleicht Video games und halt kein Instrument.“ Und, das das finde ich sehr mutig, dass du dich einfach so so wirklich so unangepasst zeigst und so bist halt, wie du bist. Und vielleicht waren das dann auch einfach nicht deine Leute gewesen, ne? Es gibt ja so diesen Spruch so: „Mein Tribe“ so im Englischen. Das war dann vielleicht auch nicht dein Stamm irgendwie gewesen.
<laughs> Dünn, ja. Glaube ich auch glaube ich auch nicht. Also, ähm, ich merke ja auch also das, ähm es ist ja quasi eigentlich auch Part von meinen ironischen äh, Galgenhumor gewesen mit dem Videospiele spielen. Äh, weil ich habe mich so veräppelt gefühlt in der Situation. Aber gut, ähm, nicht also, zum Glück nur dort, und nicht hier und <giggles> ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch und dass es dann doch so lustig war am Ende.
Mhm. Ja, ich